آآ، بتبقى شارياه، هي كانت شارياه كان جاي لها هدية تقريبًا.
للمناسبات السعيدة يعني.
مش مناسبات، يعني هي ب للمزاج السعيد هو مثلًا ع عملِت Shopping عملِت Shopping مثلًا وصرفت بقى 1.000.000 جنيه بقى تحت مزاجها، ياه أنا اتبسطت، تقوم حاطّة مثلًا حاجة زي كده، حاجة كده. فلمّا باشمّه
جميل، جميل أوي. إمم. قمة الس ياه! إمم، ده دي حاجات فرّحتها الShopping بس هل هي فرحتك الموضوع ده؟ <chuckles> مين اللي دفع، مين اللي حاسب على المشاريب؟ <chuckles>
آآ هي الموضوع ده بقى <chuckles> بيخلّيني <giggles> بالضبط، آه يبقى هي دي الفِكرة بقى، أ طبعًا هو الحاجات اللي بافرح بيها جدً، ا إن أنا لمّا باشم الريحة ديّة أو الPerfume ده يعني، باحس دقيقة بMood حلو، فمهمًا كان من كتر عبء وثقل عليَّ في الحياة خارج البيت، أول ما باشم الب الPerfume ده أنا بانسى أي هموم، يعني أنا بافرح بيها جدًا لإن أنا فرح عند زوجتي فرحة
إمم. إمم. ده جميل أكيد. جميل. جميل، بتبتسم لفرحتها.
جدًا، جدًا، يعني أنا ممكن أعمِل أي ش شيء لمجرّد إن أنا أشوف بس بسمتها، رغم إن هو شيء بسيط، يعني مثلًا أنا ف زوجتي في مَرّة <chuckles> قالت لي: "أنا عايزة علبة ألوان."
حلو أوي. احكِ لي، احكِ لي.
علبة ألوان، يعني حاجة بسيطة أوي، ما ما تساويش شيء وعايزه كراسة رسم.
آه. هي بتحب ترسم؟
يعني آه من ضمن ال الDrawing عندها، من ضمن الهوايات آه.
هواياتها. آه.
آه، قالت لي: "بس كده." قُلت: "ياه بس كده؟!" أهي حاجة بسيطة، بس مجرّد إن أنت تعملها، أنا ما شُفتش إن هي عندها فرحة بالطريقة دي، ياه للدرجة دي!
إمم جميل.
فكانت حاجة كده يعني، حاجة باحبها جدًا بصراحة.

بصراحة، أنا من ضِمن احتياجاتي الشخصية في الحياة، إن أنا لمّا باعمل حاجة وربنا مش بيوفقني فيها، يعني باعمل كده، باقوم ج مثلًا عامل كده يعني. ده، ده طبيعة شخصي شخصيتي كشخص، إن أنا أطلَّع شيء لله أو كده، جدًا، ما هو أنا لسه بقى باكمِّل لِك إن فرقت معايا في إيه؟ تخيَلي كده، اللي هو عايز أقول لِك إن أنا لمّا عملت كده، وانتهى الموضوع، وجِبت للراجل أكلة، أنا خدت المرواح مثلًا بَدَل ما هاركب، لأ، أنا أخدت البيت تِلت ساعة مشي. أول ما روّحت البيت، يعني يعني مفيش مواصلات بقى، باشغَّل الdata بتاعة النت.
إمم. جميل. تحس إنها بتفرِق معاك في الحياة؟ احكِ لي. إمم. إمم. تتمشى، إمم.
وباشوف الك بcheck كده، لقيت فيه mail مبعوت لي من شركة أنا ما كنتش في حياتي مُتخيِل إن هي تقبلني.
يا سبحان الله! إمم، يعني شُفت أثر الس الحاجة الحلوة اللي أنت عملتها في ساعتها. ياه!
مش متخيِل. أنا مش متخيِل مطلقًا، ده ف ده في ساعتها، يعني عارف أنت اللي هو يقول لِك إيه ادفع 100.000 جنيه وهاشغَّلك بواسطة في المكان الفُلاني. أنا بقى دفعت لل للّي خَلَق الواسطة. سبحان الله! يعني لأ، دي حاجة كده. ساعتها، بُصي، شيء صغير جدًا.
سبحان الله! جميل. احكِ لي عن إحساسك ساعتها.
أنا م م <laughs> أنا ساعتها ما كنتش مت أنا ساعتها استلفت فلوس عشان أرُوح الinterview <laughs> بتاعهم. بس هُم كانوا منبهين عليَّ في الmail، قالوا لي الinterview دوّة، جيته أو ما جيتوش، أنت م accepted، هو بس مجرد إن إحنا نشوفك.
<chuckles> إمم. ياه! آه. يعني هو رسميات بس مش أكتر.
آه آه، بس ده هو مبعوت لي في الmail إن أنا already خلاص، أنت الinterview آه، سبحان الله، كده فجأة بقى. فاستلفت فلوس إن أنا أصلًا أرُوح الinterview. أنا من من كمية الضحك، وكمية ال ال عارفة، فيه حالة هستيرية بتيجي للواحد من كُتر الفرح. إيه ده! أنا مش مستوعب.
كمان، يعني كُلّ الخير ده! امم. آه. إمم. جميل. يعني هو هو ده الضحك الغير مباشر، يعني أنت أنت ساعدت حد، وجات لك السعادة، بس بطريقة غير مباشرة يعني.
يعني أنا عملت حركات جنونية جدًا. جدًا. وده كان يعني كرم من ربنا. وبعدين طبعًا البني آدم بيسعى دايمًا إن هو بيعمل حاجة بسيطة، بُصي، بسيطة قد إيه تخلّيكِ تبتسمي، بس أجرها لو ما كانش في الدنيا كبير، ففي الآخرة عظيم. بس سبحان الله، يبقى في الآخرة وفي الدنيا يعني. آه.
أكيد، ونِعْمَ بالله. إمم. يعني ده أكيد، سبحان الله! إمم. طَب نرجَع تاني بقى للحاجات البسيطة اللي أنت بتعملها عشان تبتسم. وبعيد بقى عن الطفل اللي لمّا بتشوفه بيخلّيك تبتسم، وعن إن أنت تدّي طعام لحد من نفْس اللي أنت بتعمله، احكِ لي إيه تاني من الحاجات اللي أنت بتعملها البسيطة في يومك، اللي ممكن تخلّيك ت ت تبتسم؟
إمم. كانت بسيطة. في يومي، هاقول لِك، البسيطة في يومي اللي ممكن تخلّيني فعلًا تب أبتسم، إن أنا آآ ممكن من الحاجات اللي باحبها جدًا. آآ شُفتِ أنتِ لمّا يكون فيه مثلًا الراجل اللي هو، اللي هو بتاع القمامة، اللي بييجي يلم من الشارع قمامة؟